Vorrei chiederti, ma tu in particolare cos'è che cerchi in un mentore ideale?
Allora, secondo me, dovrebbe avere 3 caratteristiche un mentore ideale. La prima è la competenza, quindi deve deve avere una competenza abissale in quella che è la sua materia, perché è il presupposto di base per riuscire a a imbastire qualsiasi tipo di spiegazione. Uhm
Mh-mh. Chiaro. Certamente deve essere competente, sennò ovviamente, non potrebbe essere ritenuto un mentore. <chuckles>
Esatto, esatto. Esatto. Non sempre si trovano dei mentori competenti, nel senso che spesso, fan dimostrano, mhmm, dimostrano di cioè, dicono di essere molto più competenti di quello che sono, poi in realtà, ehm, questa competenza
<chuckles> Eh, esiste il detto italiano che spesso, chi non sa fare insegna.
<chuckles> Verissimo, sì, sì, assolutamente vero. Sì, sì, sì, sì, oppure diventa un social media manager. <chuckles> Comunque, ehm, sì, la la competenza appunto, è alla base. Poi, la la capacità di comunicare, questo è una cosa fondamentale. Perché, se uno non io conosco delle persone che sono hanno una competenza, ma veramente profondissima. Il problema è che hanno una incapacità di comunicarla adeguatamente, o perlomeno, a un livello di comprensione che possa essere abbastanza trasversale, nel senso che uno dei detti più belli della comunicazione è "parlate allo scemo del villaggio così capirà anche il saggio." Cioè chi si perde in
<chuckles> Quindi, questa è la prima, poi? Mh-mh. Certo. Assolutamente. Comunque non è facile riuscire a e avere interiorizzato sufficientemente la materia per poterla semplificare e spiegarla a tutti.
No. Esattamente, esattamente. Einstein diceva di che s conosci veramente un argomento se lo sai spiegare a un bambino di 6 anni. Eh, cioè, forse s per quanto rigu non sono sicuro che fosse in grado di spiegare la relatività ristretta a un bambino di 6 anni, però, comunque
Eh, si. <chuckles> <chuckles> Però il concetto è quello. <chuckles>
il concetto è quello sì. E e poi un'altra cosa fondamentale secondo me, è proprio la passione perché, ehm, l la passione poi va di pari passo con quella che è la propria capacità di esprimersi, perché, se vedi una persona molto appassionata e che mhmm, cioè, fai anche tu uno sforzo più per, uhm, avvicinarti a quello che può essere quello che voleva dire perché dici: "Okay s"
Certo. Sicuramente, comunque la passione si sente delle persone e è percepibile anche da chi l'ascolta.
Sì.